जी, जी, जी, और मुझे लगता है देखिए पढ़ाई का जो है ना स्तर बहुत बदल गया है और जो शिक्षक अभी जैसे मैंने बताया एक व्यवसाय की तरह देख रहे हैं, इस अ, शिक्षक की जो अ, भूमिका है उसे, क्योंकि देखिए पैसे कमाने के लिए अभी जिसे पढ़ाने का शौक भी नहीं है जिसे पढ़ाने का जुनून भी नहीं है, वो भी जो है एक शिक्षक
हुँ। हाँ। वो हाँ, वो लोग भी पढ़ा रहे हैं वो लोग भी पढ़ा रहे।
हाँ, जी बन जा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं जो अ, शिक्षा प्रदान करने की जो एक शैली थी, एक जो भूमिका थी, वो कहीं न कहीं धूमिल हो रहा है जी। अ, और मुझे लगता है
हाँ, वो चीज़ से मैं भी सहमत हूँ, लोगों को अ, पढ़ाने का शौक नहीं है, बट वो चंद पैसो के लिए ये चीज़ कर रहे है, कि मतलब हाँ, अगर हमें कहीं पे नौकरी में नहीं मिल रही है, कही पे व्यवसाय वगैरह नहीं मिल रहा है, तो वो ये कहते चलो, ये कर लेते हैं, चाहे उनको उसके बारे में रुचि हो और एक होती है ना रुचि होना एक होता है मतलब बहुत ज़्यादा जुनून होता, उस चीज़ के लिए, वो चीज़ें होने में काफ़ी फ़र्क पड़ता। हाँ। आजकल तो आजकल तो बहुत गलत चीज़ें शुरू हो गई हुई है, तो आप तो अगर इंटरव्यू को मतलब इग्नोर ही कर देना मतलब पीछे ही देखे ही ना, तो वही अ, बेटर है। पर ये प इग्नोर हो भी नहीं सकता, अगर हम एक दो अगर नहीं देखते हैं, तो बाकी तो सामने आ ही जाती है ये चीज़ें। मतलब हुँ।
हाँ जी, हाँ। हुँ। हुँ। जी, जी। हुँ। हाँ जी, हाँ। जी। और अभी देखिए ना, बहुत सारे शिक्षकों की वीडियोज़ वायरल होती है, तो उसमें हमने देखा है कि शिक्षक एकदम से अ, वल्गर उम, नाचते हुए जो है दिख रहे हैं वीडियो में, या फिर गाली-गलौज करते हुए दिख रहे हैं। जी, जी। हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अ, ये
तो, आप हाँ, हाँ जी, तो आप बताइए कि आजकल की जो पढ़ाई का माहौल है जो, वो पहले से कितना अल मतलब अलग है, कि जो आज की पढ़ाई है, वो आपको बेह बेहतर लगती है या जो पहले थी, वो चीज़ें आपको मतलब बेहतर लगती हैं?
हाँ, हाँ। जी। जेखिए देखिए, मैं तो कहता हूँ कि जो शिक्षक थे पहले, जो पढ़ाने का उनका तौर-तरीका था, वो काफ़ी बेहतर हुआ करता था। लेकिन आज मैं बोलूँगा कि सुविधा बहुत है, हमारे पास जो है गूगल है, हमारे पास चैटजीपीटी है, हमारे पास बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ, पढ़ाई को
आज तो आजकल तो ए आजकल तो एआई ने इतना मतलब कर लिया है ना, मतलब ज़्यादा हो गई है कि मतलब हम कुछ भी अगर ढूँढ़ना हो ना, तो हम अपने टीचर को या गुरु को कॉल नहीं करेंगे, हम सीधा फ़ोन उठाएँगे अपना टिक, टिक, टिक, टिक, गूगल किया, नहीं मिला चैटजीपीटी पे गए या एआई एआई के वेबसाइट पे गए, आजकल तो प्रॉब्लम्स भी वैसे के वैसे आ जाते हैं।
जी, जी। हुँ। जी। हुँ। जी, जी। हाँ, जी। हुँ।

और देखिए आजकल तो मुझे लगता है बहुत सारे शिक्षक हो गए हैं, जैसे आप देखेंगे संगीत की दुनिया में भी शिक्षक होते हैं, और नृत्य की नृत्य की अ, जी और उसी नृत्य के अ, लाइन में भी जो है शिक्षक होते हैं, उसी तरीके से मुझे लगता है आज के समय में अभी बहुत लोग यूट्यूब सीखा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है।
सेम चीज़ें। हाँ। हर सीधा हाँ, बहुत कम।
तो कहीं न कहीं ये एक तरह का बहुत बड़ा व्यापार के तौर पे भी देखा जा सकता है, जी।
आजकल की जो अ अ, आप मेरी बात सुन के हँसेंगे। आजकल तो लोग ये यूट्यूब पे ये ही वीडियो डाल रहे हैं, कि यूट्यूब को कैसे चलाना है। तो आप इसका विश्वास कर सकते है, ये लोग यूट्यूब पे वीडियो ला लब मतलब डाल रहे हैं, कि यूट्यूब खुद को कैसे चलाना है। तो ये तो मतलब अ, कुछ भी मतलब कुछ सिर-पैर हो ना बात का वो भी अगर वो बंदा अगर यूट्यूब चला रहा है तो वो मतलब थोड़ा-बहुत तो आता ही होगा ना, वहाँ पे <chuckles> आप हँसेंगे, मैंने कल देखा जब वहाँ पे लिखा हुआ था लोगों ने कि ये चीज़ कि भाई मैं यूट्यूब पे आके ये सीख रहा हूँ कि यूट्यूब से कैसे चलाना है। <chuckles> चलिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके इसके विषय में। अ
हुँ। जी। हाँ। जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। तो शिक्षकों के बारे में जो भी हमने बात की देखिए शिक्षक बहुत सम्मानित मतलब जो है अ, लोग होते हैं, तो हमें उनके बारे में बात करके अच्छा लगा और आपसे भी बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर से बात होगी जी, धन्यवाद।
हाँ। हाँ जी, आपका दिन शुभ हो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जी धन्य